Ah ça va.
Ça va, ouais.
Tu es pas perdu, quoi.
Non non, je suis pas dans la je suis pas dans la pampa.
Tu es pas un <laughs>
<laughs>
<chuckles> Mais du coup, <chuckles> vous êtes à quand même, heu, est-ce tu as des des des des espaces énormes devant toi de de verre <chuckles> ou pas? Ou pas?
<chuckles> Des coffres? <laughs> À de verdure et beh j'y j'y ai accès pas loin, ouais.
D'ouverture. OK. Alors est-ce que ça va pas te manquer quand tu vas être à New York?
Ah Ah ben, si, mais mais franchement, heu, c'est pas <laughs>
Un par un. <chuckles> Un par un. <laughs> <laughs> J'adore.
Franchement, c'est pas grave hein, si si j'ai une il faut s'adapter.
C'est pas grave. Que ça va te <chuckles>
<laughs> Toi ça va pas te manquer?
<laughs> Moi ça va me manquer. Moi <laughs> j'aime bien avoir le côté un peu de vert, tu vois?
<chuckles> Ben après, heu, ouais, c'est vrai que la verdure après tu as Central Park hein.
Non mais c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Moi, j'aurais peur de me balader à Central Park la nuit.